Ja, das ist natürlich was, was man sich auch immer wieder angucken kann, aber nur zu dieser bestimmten Zeit. Es ist ja auch so 'n bisschen ich will nicht sagen, die heile Welt, ist es ja nicht, es ist ja wirklich eher 'n Märchen. Ähm, aber das ist einfach nett, und da kann man mal reingucken, und dann ist natürlich auch diese Filmmusik ganz nett. Ja, und der Prinz ist natürlich auch ganz adrett, den kann man sich auch ganz nett angucken, zumindest zur damaligen Zeit. Und das spielt schon 'ne Rolle auch.
Mhm. Mhm. Mm, mhm. Mhm. <laughs> Ja, also, das ist dir also auch wichtig, dass da 'n bisschen was mal fürs Auge dabei ist. Höre ich das richtig raus? <chuckles>
Ja, f äh, ist natürlich schwierig bei so alten Filmen, aus aus, weiß ich nicht, 50er, 60er, 70er, fürs Auge. Da denke ich dann eher an Elvis Presley, weil das sind natürlich auch auch die die Musik von Elvis Presley, die Filme von Elvis Presley, die habe ich in meiner Jugend natürlich auch geguckt, weil das kam natürlich auch so auf'm 1. und 2. 3. und da und der hatte natürlich 'n Hüftschwung, meine Güte, da wäre ich schon gern mal beim Konzert gewesen. So ist das nicht. <snorts>
Mhm. Mhm. <chuckles> <chuckles> Ah, ja. Mhm. Mhm. <laughs> Ja, ganz bestimmt. Da will willst du sicherlich gleich mit tanzen, oder? Ah, schön. Und dann ja, wie ist es, glaubst du, die jungen Leute, ähm, die jetzt alle so heranwachsen, möchten die auch noch gerne diese nostalgischen Filme von uns, äh, sehen oder sagen die dann eher: „Ne, was habt ihr denn da früher angeschaut?“
Mhm. Mm, schwierig. Ja, es gibt natürlich 'n Film und das Witzige ist, der lief gestern Abend im Fernsehen und da habe ich echt reingezappt, und zwar von 64 hatte ich gesehen Mary Poppins. Ja, also ich liebe ihn, also ich habe ihn auch in mein
Mhm. Oh, ja, okay. Erzähle mal, wo worum geht's bei Mary Poppins gleich nochmal? Mhm. Mhm.
Ja, sie ist ja das Kindermädchen, was zaubern kann, und ach, das das ist ja wirklich so nett, wie sie mit den Kindern umgeht. Und, ähm, der Vater sucht 'ne strenge, äh, Bezugsperson für die Kinder, weil die Kinder haben jedes Kindermädchen ja vergrault, ähm, und haben gesagt: „Nein, jetzt muss 'ne Strenge rein.“ Und die Kinder schreiben selber, was sie gerne möchten, welche Eigenschaften praktisch das Kindermädchen hätte, und der Vater zerreißt den Brief doch ich weiß nicht, ob du dich da erinnern kannst, und schmeißt es wirklich dann in den Ofen und die die Schnipsel fliegen oben raus aus dem Kamin und landen dann bei ihr wieder als fertiger Brief.
Mhm. Ja, ne? Ah, ja. Ähm. Nein mhm.